Ты собираешь сама травы или нет? Или покупаешь покупные чаи?
Ам, какие-то покупаю, э, какие-то мне даже родители отправляли с, э, Украины, потому что я живу сейчас в Америке. А, и вот это мои любимые. Но, э, в основном я, а, покупаю. У нас тут есть из-за того, что я живу в сельской местности, у нас очень много фермеров, и я у них обычно беру, а, их какой-то там рассыпной чай, э, травяной. И я не знаю, если честно, прям всех тех растений, которые они туда трав включают, но получается очень вкусно.
Мгм. Мгм, мгм.

А, я стараюсь, хотя бы раза 3 в неделю.
М, довольно-таки много. То есть это твой, а, твое хобби? Или ты все-таки занимаешься, возможно, спортом и там, может, бегаешь?
А, нет, бегать я там не бегаю, потому что там, эм, есть некоторые участки, где там такие, как камни, они не особо крумные крупные, и я боюсь, э, как-то травмироваться. А, там лучше просто ходить <chuckles> гулять, можно так сказать. А, спортом
Мгм, мгм. Мгм, мгм. А скажи, а животные у тебя есть?